تحصيل حاصل، يعني زي زي أي حد قدمت فيه عنده وظيفة وخلاص أنت عارف اللي بيتخرّج ده بيرمي السيفيهات بتاعته في كل حتة ف آآ، المهم قُلت لها حاضر ما فيش مشكلة فرُحت جاي مكلمه وقُلت له بُص جَه لي تليفون كذا، كذا هي دي الشركة دي بتاعتكم اللي أنت فيها، قال لي: "آه يا عَم أنا مقدّم لك الCV والناس قالوا هيتصلوا بيك بس لمّا يجمعوا آآ، ال المجموعة اللي هي هتعمل interview ال3 ويختاروا أحسن 3 سيفيهات هُم اتصلوا بيك" قُلت له آه، قال لي: "إن شاء الله خير يعني واتوفق وكده،" فأنا رايح طبعًا أنا عايز اقول لك إن أنا رايح مَرعوب يعني مَرعوب رُكي بتخبّط في بعض، طبعًا شاب صغير 22 سنة وكسور، فطبعًا طالع بقى وباقول يا رب سهل الحال وكده المهم فرُحت الصراحة آآ، دخلت آآ قعدت في ال الHR شوية الhuman resource اللي هي الموارد البشرية قعدت شوية، ندهوا عليّا دخلت لقيت طبعًا الطقم قاعد ما شاء الله يعني ناس تحس إن هُم إيه عَالم <laughs> جايين من من كوكب آخر من كُتر ما هُم آه، ليهم هيبة على شرط على شرط عايز اقول لحضرتك ما فيهُمش واحد لابس بدلة كلّهم لابسين overall الهدوم الشغل البدلة ب الoverall عارف overall ده والكحل ده هو ده اللي لابسينه.
آه. جميل. بالضبط. تمام. جميل. آه. أيوه. أيوه تمام. آه. آه ليهم هيبة كده و آه، وقاعدين آه، ومستنينك بقى. آه. تمام آه. آه طَب آه، آه تمام. آه. طبعًا آه، آه جميل، آه.
المهم رُحت جاي طبعًا
يعني مش شغل على المقابلة على طول، يعني هُم آه، يعني
آه مش م عالم عمليين مش عالم زيّنا نظام بدلة وكرافتة، المهم رُحت جاي الصراحة ما اكذبش عليك آآ، رُحت جاي دخلت خبّطت دخلت آآ، اتفضل ارتاح قعدت عرفنا بيك عرفتهم باسمي طبعًا الشهادة وبتاع والحاجات اللي أنت عارفها دي، ادوني سؤال كده كام سؤال شفوي جاوبتهم والحمد لله آآ، وادوني ورقة كده فيها اختبار رياضيات صغيّر، على شوية كام سؤال بالإنجليزي، حلّيتهم طبعًا ما فيش مشكلة، خدوهم منّي قالوا هنرد عليك ممكن حضرتك تتفضل دلوقتي آآ، طَب يعني سألتهم بصراحة ما اكذبش عليك يعني، أنا طبعًا أنا داخل وباقول يا رب بقى جات، جات ما جتش أنا هاعمل لها إيه آآ، فاهم؟ فرُحت جاي سائلهم قُلت لهم: "يعني هو في أمل يعني والّا إيه؟" <laughs> راح جاي بصّوا لي وضحكوا كده آآ، أنا قلتها بالإنجليزي طبعًا لإن الناس اللي قاعدين إن آآ، بيتكلموا إنجليزي، واحد بس هو اللي كان بيتكلم عربي بيترجم يعني
حلو. آه. تمام. إمم. تمام. تمام. تمام. أيوه. تمام. آه. تمام. آه.
فأنا قلتها بالإنجليزي راحوا جايين باصّين لبعض وضحكوا وكده، وقالوا لي إيه: "ما تقلقش لو في جديد هنتصل بيك"
تمام، جميل.
بيني وبينك روّحت قُلت خلاص لو هو لو كان في حاجة كانوا قالوا لي ف بيني وبين يوم 2، 3 على يوم 8 5 1995 آآ، لق لقيت ال التليفون بيرن آآ، الساعة 9:30ص
أيوه. تمام.

هييجي لَك 07:30 توصَل الشركة هنا الساعة 08:30 08:40 تخُش تستلم شُغلَك، تبقى في شُغلَك الساعة 09:00. تمام. آآ الlocker بتاعَك أهو ال المَهام بتاعتَك أهي آآ وكل حاجتَك جهّزها بحيث تييجي بُكرة تغيَّر وتخُش على طول. المُهم يا سَيّدي الفاضل بصّيت لقيت لَك أنا طالع ال طالع ال دخَلت الحمام وبابُص أخُش الحمام علشان أشطُف وشّي وبتاع ولسّه وباعمل إيدي كده، لقيت لَك وشي كلّه بقى أسود زي الفحمة، والقميص كُلّه أسود وما بقيتش د عارف أروح فين. أروَّح إزاي كده، أروَّح إزاي كده؟ آه خلاص بقى كده. المُهم كان زميلي ده كان موجود في الشركة، فطبعًا عارف إن أنا موجود هاستلم أول اليوم، فقال لي "خلاص خلّيك نروَّح سوا، هاخدَك معايا في الأوتوبيس" المُهم طبعًا أنا أع أ استنّيت شويّة وبتاع لحد ما هو خلَّص الساعة 16:30، وطلَعنا في الأوتوبيس سوا، فطبعًا أنا ركَبت الأوتوبيس فالناس كلهّا كانت عمّالة تضحَك يعني. أنت مش عارف بالَك، أنت جاي فين، أنا ما أعرَفش، فهو قال لهم "يا جماعة الراجل لسّه هيستلم شُغله بُكرة وده أول يوم له هنا كان بيستلم حاجته والمَهام بتاعته، فما يعرَفش" وفي أنا وفر طبعًا جاي بقميص أبيض في دش عارف إيه، وش وضحك بقى وبتاع واتقلَب اليوم ده في منتهى الجمال. روَّحت أخدت دُش، واستحمّيت، وغيّرت، ورُحت جاي عازم البيت كلّه على جاتوه، جِبت بقى جاتوه بقى في البيت بقى، وحاجات ساقعة، وضبّطت الدُنيا، واتبسطت أوي الصراحة. آه، آه فهي دي دي أول وظيفة واعتبرِت عمَّرِت معايا كتير يعني آآ حوالي 25 سَنة، آآ وخدت فيها التدرُّج الوظيفي لحد ما وصَلت ل لنائب مدير القِسم و وكنت على مَهام ع يعني باقوم بالمهام بتاعة مدير القِسم لمّا يبقى مش موجود، آآ وفي أغلب الوقت مش موجود فأنا اللي كنت باقوم بالمَهام كُلّها، فالحمد لله يعني الوظيفة كانت كويّسة وكان قدّام عينيا على طول إن أنا عايز أمسِك حاجة فيها إنتاج حاجة فيها تشغيل حاجة فيها صيانة، وميكانيكا، وحسابات، وبني آدمين. فاهم؟ ومَكن، ومُعدّات، وبتاع دي كانت فكرتي بصراحة من ساعة ما اتخرّجت يعني، علشان أنا باحب الحاجات دي أوي أنا.
حلو. إمم. تمام. آه شكرًا كده خلاص، آه. أيوَه. تمام. جَميل. أيوَه. آه. أيوَه. أيوَه. حلو. آه احتفالية الشغل بقى خلاص، احتفالية الشغل بقى. حلو. جميل جدًا. أيوَه. أيوَه. أيوَه. آه. جَميل إن كان في شغف يعني كان في شغف موجهَك لل عَند النقطة ديّة يعني، بس أنا بقى على النقيض أنا عاوز أسألَك على حاجة تانية خالص. آآ أنت أنت شُفت صديقَك إزاي بَعد ما بَعد ما كان سبب بَعد ربنا إنَّك أنت تتقبل في الوظيفة؟ دي يعني علاقتكم كانت عاملة إزاي؟ اتوطدت بَعد الكلام ده؟ آه.
اتفضَّل قُل. لأ على علاقتنا علاقتنا استمرّت العُمر يعني إحنا لحد الآن أصدقاء بالإضافة لإن طبعًا ده ي اللي بيعمل فيك جِميل إن هو يورّي لَك مصدَر رزق، فده أحسن جِميل يعمله فيك، فمن الطبيعي إنَّك تَحتفِظ بالجِميل.
آه. جَميل. إمم. آه. يعني هو الراجل خدَك معاه في نَفْس مجال شُغله يُعتبَر، نفْس ال نفْس المجال نفْس ما خافش إنَّك أنت مثلًا تاخد مكانه آآ خاصةً في ال في آه يعني في الحاجات اللي هي الكبيرة دي بيبقى وارد جدًا إن يحصَل آآ إن يحصَل حاجة زي كده يعني، ف ف فده حلو إن هو عَنده السلام النَفْسي اللي يخلّيه يعمل حاجة زي كده ب بشَكل جَميل يعني.
آه طبعًا، آه طبعًا. لا، لا، لا خالص ما فيش الكلام ده لا، لا. ده مضبوط، كلامَك صح.

المهم آآ
حلو شعور شعورك و وإنك أنت كمان كنت يعني اللي هو إيه، ال الموضوع جِه كمان فجأة، يعني أنت ما كنتش قاعد بقى من الناس اللي هي مستنيّة جنب التليفون، أنا مستنّي التليفون هيرِن خلاص، هُم هيردّوا عليَّ، آآ ما ردّوش، هيردّوا ما ردّوش، أنت رميت حمولك على الله وخلاص بقى، اللي هو يعني جات، جات، ما جتش خلاص، هو مش مش ما فضِلتش مستنّي يعني فده ده ده شيء كان حلو وجميل إنك أنت برضه كنت فاكر يعني، فاكر التاريخ أنت ذكرت التاريخ دلوقتي، بالضبط فده يعني
أول أول وظيفة بأول يوم تعيين، هو ده.
آه جميل.
أ آه يعني عايز أقول لك أنا من النوعية اللي هي بتسلِّم أمْرها لله يعني فاهم، ما ب ما باشِيلش هَم حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى عارف إن أنا راجل نيّتي نضيفة وماشي بما يرضي الله وبالأصول، فما باحبّش أزعَل وما باحبّش أزعّل حد فسايبها على الله زي ما أنت قُلت كده، رامي حمولي على الله.
آه. حلو جدًا، آه حلو جدًا ما شاء الله، آه، احكِ لي بقى احكِ لي بقى لما وصَلت آه لما وصَلت بقى هناك أو استعدّيت إزاي؟ يعني هل بقى يعني أخَدت بالك بقى من لِبسك أوي وكده والّا أنت رُحت على طول بما إن هُم ناس عمليين فما ركّزتش أوي، آه، آه، ضحّكني، قُل لي بقى آه احكِ لي؟
المهم طبعًا اتبسطت وبتاع واتّصلت بوالدي في الشغل. ده أنت ده أنت هتضحَك دلوقتي هتضحَك على اللي هاقوله لك دلوقتي. آه أنا كنت كاوي قميص أبيض وبنطلون أسود chic كده وملمّع الجزمة وبتاع، قُلت لأي طوارئ وشايلهم عندي على طول في الدولاب بحيث أي طوارئ، في مناسبة، بتاع، يبقى دول جاهزين، المهم قُلت إيه، قُلت ياض إيه أنت رايح أول يوم في الشغل وبتاع ومش عارف إيه، خد ال إلبس القميص الأبيض وال إيه وال وال والبنطلون كده اللي أنت مجّهزهم دُولَة وروح المهم رُحت جاي آخدهم ورُحت آخد تاكسي طبعًا التاكسي لدعع مبلَغ محترَم خُد بالك كان مش المشوار بعيد بس أنا فرحان بقى، فرحان جدًا يعني آه، خلاص هشتغل وتقبَض بقى وقبْض إيه، قبض ر قبض قبض تر قبض مِيّة، مِيّة، المهم رُحت جاي، آه رُحت جاي بقى رُحت هناك مت م طبعًا آه، خدت دقني بسرعة كده على السريع وضبطت حالي وبتاع ولِبست رُحت جاي أخدت تاكسي ورُحت ع على هناك على طول يعني أنا كان هناك كنت قالت لي الوقت اللي تيجي فيه بس قُل لهم إن أنت داخل للHR لفلانة آآ هيدّخلوك على طول. المهم وصلت هناك 11:30 ف قالت لي دخل طبعًا اتكلّمت الأمن وكده فكلّموها بالتليفون، رُحت جاي داخل عليها على طول الموظفة اللي جوّه فقالت لي، أول حاجة قالتها لي إيه، قالت لي: "أنت جاي بقميص أبيض؟"
آه. تمام. آه. آه خلاص بقى الوظيفة الجديدة خلاص آه يع ي آه آه آه آه بالضبط آه. آه ما شاء الله. تم أيوه. تمام. تمام.
قُلت لها: "إيه، عيب والّا إيه، في حاجة وحشة؟" قالت لي: "لأ أصل هتشوف دلوقتي." أتاري بقى اللي أنا عايز أقول لك عليه إن المنتج بتاع الشركة دي بيطلّع هباب أسود.
آه. آه.